طب، أنت راعيتها فعلًا للآخر وكبرتها؟ والّا مجرد خدت بس الإحساس وخلاص أهملتها وسِبت حد تاني ياخد باله منها؟
لا لا لأ، لا لا لا لأ، عايز أقول لِك أصلًا يعني هي فضلِت أصلًا يعني أنا لمّا سألت عمي ال اللي هي ال قصرية الزرع اتملت، اتملت. يعني أنا كنت واخد عودين من من الشيخ أحمد اللي كان بيعلمني. فالقصرية اتملت، اتملت. قال لي: "يا حبيبي، ما أنت لازم توسع لها بقى، لازم تنقلها، يعني لازم تسقيها"
آه، ما شاء الله. ياه! معناها إن أنت كنت مهتم عليها فعلًا يعني، بضمير.
آه، آه، و والنعناع أصلًا يعني لمّا كبرت وعرفت هو النعناع سهل أصلًا، يعني لو اتحط في أي تربة، واتسقى ومجرد بس ما فيش شمس مباشرة تحرقه أو ما فيش يعني ضلمة أو كده.
أيوه فعلًا، امم، حلو، امم. طب، كنت بتستخدمه؟ يعني لمّا كانوا يحبوا يشربوا شاي بالنعناع، كنت بتعمل إيه؟ أنت ت تجري تجيب لهم من النعناع بتاعك؟ <chuckles>
استخدمه، استخ أستخدمه؟ ده أنا عملت ده أنا ذليتهم، ذليتهم. كنت مين بقى عايز يشرب شاي بنعناع؟ طب، تدفعوا إيه؟ خصوصًا ولاد عمي بقى لو حد منهم عايز ياخد من النعناع بتاعي
<laughs> أيوه، اللي هم أساسا غلسوا عليك.
أنا كنت عايزة أوقف لها body guard أساسًا يعني اللي يقرب هنا أقتله. <chuckles>
إمم. أنت كنت بتعدهم تلاقي كل يوم. إيه ده ناقص واحدة؟ مين اللي أخد الفرع ال الناقص ده.
لمّا عمي قال لي في الآخر: "لازم تنقل عشان توسع لهم عشان يكبر، وما يموتش، لأنه بقى زحمة." ابتديت بقى أحن عليهم بقى وأشيل الحاجات الزيادة وكده، وأديها لهم يحطوها في الشاي. <chuckles>
آه. <chuckles> يعني ما فكرتش تنقلها في مكان أكبر أو كده؟
لأ، وقتها ما كانش يعني كنت لسه صغير برضه يعني يعني أنا فاكر بقى إن إن عمي وقتها قال لي: "إحنا ممكن ناخدها، فعندنا" اللي هو كان لأنه كان عنده أرض وبيزرع وكده، قال لي: "إحنا ممكن ناخدها، بتتزرع بقى على أطراف الأرض أو في مساحة صغيرة." آه، بس أنا ما شفتش ده بصراحة يعني، ما كنتش باروح وكده فما شفتش ده. فضلت هي ال
كان بيشجعك آه، جميل. آه. إمم. طب، أنت رعايتك ليها كل يوم ده ما كانش بي نفسيًا كان بيز يعني ما كانش بيضايقك أو كده؟ أو كنت بتنسى؟ والّا كنت عامل حسابك إنك كل يوم لازم ت تزرع تسقيها وكده؟
بُص صغير.

أنا اتبسطت لأنها آآ طلعت يعني يعني النعناع كان صغير، وبعدين النع بيطلع بسرعة، ومش محتاج أي حاجة غير إنه مكان يعني إيه مش شمس مُباشرة، ومش ضلمة، فحطّيتها في البلكونة كده، بالضبط، بالضبط، بس فيومين، 3 كده والدُنيا ابتدت حسَّيت إن هي الورق بتاعها أبتدى ي لونُه يحلو كده وبتطلع، و والشجرة حطّت يعني
إمم. آه. وأنت عملت كده فعلًا؟ إمم. إحساسك كان عامل إزاي بقى، لمّا شُفت المنظر ده؟
ييه، ده أنا يعني <laughs>
تلاقيك كُنت قاعد ماشي في البيوت كُلّها بتقول أنا زرعت. <chuckles>
آه، أنا أنا فضلت واقف، أنا فضلت واقف جنبها مع أول نبتة جديدة صغيرة طلعت جنبها جنب الشجرة ال الصغيرة اللي أنا زارعها، وكنت حاطتها في البلكونة في بيت العيلة، كنت مستني كُلّ اللي يرجع، كُلّ ولاد عمي وبنات عمي وأعمامي اللي راجعين، كُلّ واحد داخل لازم أخدُه ف بالضبط، لازم أخُدهُم واحد واحد.
إمم. وتورِّيهم بقى وتقول لهم، <laughs> ما سيبتش حد. تعال شوف أنا عملت إيه. <chuckles>
أتفرَّجُوا بقى على ال <laughs> على اللي أنا عملتُه.
وهُم كان رد فعلهم إيه بقى، كانوا بيشجّعُوك؟
آآ طبعًا ولاد عمي كُلّهُم ضحكواعليّا. <laughs>
<laughs> أعمار أكبر طبعًا، يعني كانوا شايفينك بالنسبة لهم يعني صغير يعني.
<chuckles> فأنا آه، كانوا أكبر مني طبعًا، آه، آه بالضبط، بالضبط، بالضبط.
إمم، ضحكوا ليه؟ يعني ضحكوا إن أنت إزاي عملت كده و ض ضحكوا فخر يعني، والَّا ضحكوا إيه؟
لأ، ب ب مناكفة عيال بقى، ام يعني اللي هو المُهندس الزِّراعي بتاعنا <laughs> بالضبط.
آه، يا عمي دي ما كانتش زرعة اللي أنت زرعتها يعني. إمم.
لكن لأ، التجربة كانت حلوة بصراحة، عشان كده مش ناسيها، يعني لأنها كانت أول مَرَّة أعمل حاجة وأنا طفل صغير، ويمكن ده اللي حببني لغاية دلوقتي إني باهتمامي بالزرع بصراحة والشجر و لأ، بيفرق معايا كتير جدًا.
آه.

لأ بيجيبوا شتلات جاهزة، يعني بيجيب الشتلة بتبقى هي يعني أ كبيرة، يعني مثلًا بقي لها شهرين، 3 و وينقلها في التربة وإيه وتتزرع. فأنا طبعًا ما كنتش أعرف الكلام ده كله فلقيت شجرة جديدة سألته: "إيه دي قال لي دي مانجا، بجد يعني دي لو هتكبر وهتطرح وهتطلع مانجا تتاكل وكده" <laughs> قال لي: "آه طبعًا."
آه. آه. أنت ما كنتش مصدق بقى إن ده حصل.
قصدي آه ده كان أول مرة كانت أول مرة أشوف شجرة مانجا فاهمة؟
آه، فقررت بقى تعمل زيه. <laughs>
آه، بالضبط فأنا الموضوع كبر في دماغي، فروّحت آآ، روحت ل لوالدتي قلت لها: "ماما أنا عايزة أزرع مانجا،" قالت لي: "مانجا ايه يا حبيبي اللي تزرعها." <laughs>
إمم. إمم. قالت لك أزرع بقى، <laughs> عملت إيه بقى، كان إيه موقفها يعني بدأت تحكي لك تزرع إزاي والّا سابتك تأخد التجربة لوحدك؟ <laughs>
أيوه كنا لسه في العيلة خالص <laughs> خ خالص يعني يمكن لو كانت قالت لي ما كنتش هاعمل اللي أنا عملته ده تمام. قالت لي يا حبيبي ال ال ال ال الزرع لازم حد يبقى فاهم يساعدك أو تسأله، قلت لها ما أنا سألت سألت الشيخ أحمد وقال لي اعمل ال كذا، كذا، كذا، آه فأنا خلاص بقى أنا مهندس زراعي، قالت لي طب ابتدي بحاجة بسيطة زي مثلًا إيه ال النعناع أو الورد نزرع وردة صغيرة نحطها مثلًا في في في جيركن صغير كنا الجراكن القديمة دي فاهمة، ما كناش بقى بنشتري القصاري الزرع لأ خالص خالص كلها حاجات كده
يا لهوي! إمم. خلاص كده أنت أخدت <laughs> إمم. آه. يعني بتستخدم من الطبيعة، من الحاجة اللي موجودة يعني. إعادة التدوير. <chuckles>
بالضبط، بالضبط، آه، فقالت لي: "طب طب يعني ماشي هنشوف حد يجيب شجرة" قلت لها: "لا، لا، لا، لا، أنا عايز أربيها من الأول،" وقلت لها كده عايزة أربيها. <laughs>
يا ربي، <laughs> محسسني إن أنت هتربي حيوانات مش زرع.
قالت لي بُصّ آه قالت لي: "طيب ماشي أ اعمل اللي أنت عايزه وأبقى عرفني وصلت لإيه،" تمام جبت بذرة
جميل إن هي أديتك الثقة يعني، وأنت لسه كنت صغير يعني، جميل.
آه، لا ما هو أ أصل الموضوع ما فيهوش يعني خطورة، وفي نفس الوقت إحنا في بيت العيلة وقدامنا الأرض فاضية ف تمام يعني عيش حياتك. فاهمة؟
آه، حلو وعملت إيه بقى؟
جبت بذرة مانجا، تمام عايز أزرعها فعمي شافني وأنا ماسك امم.
إمم. ده أنت بقى جبت بذرة مانجا والّا جيبت مانجا وفضلت تأكل فيها لغاية لما خلصتها عشان تزرعها أعترف. <laughs>
<chuckles> <chuckles> لا دي مش فاكرها <laughs> دي مش فاكرها. <laughs> أنا اللي فاكره إن هي بذرة مانجا، فعمي شافني عمال أغسل فيها كتير أوي، فهو فاكرني يعني أنا باكلها، فبيقول لي: "أنت بتغسلها ليه بعد ما أكلتها،" قلت له: "لأ ما أنا عايز أزرعها،" قال لي: "اشمعنى يعني" قلت له حصل كذا، كذا، كذا، قال لي: "طب بذرة المانجا مش أي نوع بيتزرع يعني شوف ال ال البذرة ينفع تتزرع" وقلت له: "اشمعنى؟" قال لي: "عشان البذور الناشفة أوي ممكن أصلًا ما تعرفش تعمل تضرب الجذور بتاعتها في الأرض."
إمم. إمم. طيب. أنت طبعًا فهمت الجملة دي والّا إيه؟
طب أعمل ايه؟

كانت قبل ال كانت قبل ما أدخُل المدرسة، يعني فاهمة؟ كُنّا لسّه كان زمان بقى ما فيش حضانات وكده الكلام ده بتاع ال البيبيهات اليومين دول، فكان عندنا كُتّاب.
<laughs> أيوه. إيه اللي طلّعها في دماغك فاكر؟
هاقول لِك. آه طبعًا. طبعًا. ما أنا فاكرها بتفاصيلها أو باللي أنا وصلت له فيها، ك كان عندنا زمان آآ حاجة اسمها الكُتّاب. كُنّا بنروح نتعلّم م أ ألِف، باء وقرآن، نحفظ قرآن ونتعلّم بقى اللي هي الألِف باء والكلمات والكلام ده. فال ال ال الشيخ اللي أنا كنت باروح له، كان عنده جنينة صغيرة قُدّام البيت، مش جنينة بالمعنى المفهوم يعني، يعني إيه آآ زارع شوية وَرْد وشوية نعناع وشجرتين جوافة.
إمم. <chuckles> آه. ياه! إمم. جميل. آه. أنت كنت واخِد بالك منها بقى، يعني مركّز عليها.
فآه. كُنّا ما إحنا كُنّا بناخُد كُنّا كان بيدّينا ال ال الدرس في ال في الجنينة دي فاهمة؟ آآ زمان كانت الدنيا أبسط من كده بكتير بقى ما فيش class وcenter والكل يعني الموضوع كان بسيط آه. آه والله، كُنّا يعني
أها. ما فيش آه. <chuckles> بس إحساس حلو برضه إنّك تاخُد حاجة جوّه جنينة وكده. يعني برضه مختلفة عن بيت ومدرسة والكلام ده.
آه. آه. كان دايمًا بياخُد باله من م
بيهيّأكم نفسيًا يعني من الأول.
بالضبط. فهو كان دايماً بياخُد باله إن أنا يعني إيه، كنت باحب الوَرْد جدًا. كان عنده شوية ب وَرْد بلدي وكان عنده كُنّا زمان آه، آه. لإن أنا ك كنت باخُد بالي من الحاجة المختلفة، فكان عنده كان وأنا صغير أول مرّة آخُد بالي، الوَرْد البلدي عارفه، ففي وَرْد كُنّا زمان بنقول عليه اسمه الوَرْد الإنجليزي، ما أعرفش هو أصلًا اسمه إيه الحقيقي.
ملاحظك كمان. إمم. غريبة دي. يعني شكله مختلف والّا كبير شوية والّا إيه؟
آه. هو كبير عن الوَرْد البلدي وال اللون بتاعه اللي هو الأحمر الدَمَوي مش الأحمر اللي هو ال ال ال الزاهي بتاع الو بالضبط. أنا باقول لِك أنا يعني لغاية دلوقتي باقول عليه كده، باقول عليه الوَرْد الإنجليزي. أقول لِك على حاجة، عارفة البوكيهات بتاعة الوَرْد الطبيعي ال ال ب في المناسبات وفي الخطوبة وفي الفَرَح اللي بيبقى لونه أحمر غامق ده؟
إمم. آه. مختلف. أيوه، أيوه. فهمت قصدك آه.
يعني فاهمة؟ ما هو ريحته مش قويّة زي الوَرْد البلدي، بس آآ أوي، أوي شكله مُلفِت، الوردة اللي زي ما بنرسمها في الكتاب. فسألته عليه فقال لي: "ده اسمه الوَرْد الإنجليزي، ده بيبقى ليه نوع آآ يعني" آه طبعًا. <chuckles> آه بالضبط. فرُحت في مرّة قال لي: "آآ لقيت في شجرة صغيرة زارعها ومزروعة يعني شجرة، مزروعة شجرة. يعني هي مزروعة مش مثلًا"
بس شكله لفَتِك. ياه! لأ وسألته يعني أنت كمان ات اتحصّيت عنّه. يعني إيه شجرة مزروعة شجرة فهِّمني؟

<laughs> طَب لحد إمتى بقى بدأت تدرك إني الموضوع مش ماشي حلو؟
كلها حلقة بَعد بعد 3 أيام قُلت أنا زهقت بقى عايزة أشوف في إيه، فيعني عملت ال حم أنا حفرت تاني <laughs> وطلّعت بذرة المانجا، <laughs> لقيتها عفّنت من كتر المَيّة والله أعلم ف ف يعني أنا فاكر الزعل، ياه!
ياه! <laughs> إمم. ياه. <laughs> <chuckles> عملت إيه بقى ساعتها، أُحبطت والّا اكتأبت والّا جربت تجيب واحدة تانية و والّا رُحت للشيخ سألته؟
زعلت أوي. لأ از أيوه برافو عليكِ رجعت للشيخ بقى زعل كنت زعلان أوي قُلت له أنا عملت كذا، كذا، كذا، وفضلت أدّيها مَيّة وأنا سقيتها كتير أوي وما طلعتش ليه؟ فقعد بقى يشرح لي، وقال لي: "لأ ده ده لازم الأول ال ال في حاجات لازم تتزرع أصلًا في في اللي هي ال ال الأصاري بتاعة الزرع وبعدين تتنقل بالتربة بتاعتها تتحط في الأرض و وفي حاجات ما ينفعش تتزرع في الن في مواسم."
إمم. إمم. طَب فهمت الكلام ده مِنّه، والّا برضه كنت حاسس إن الكلام صعب؟
آآ، لأ في يعني في حاجة فهمتها، يعني طبعًا أنا ما فهمتش حكاية نقل التربة دي، أنا كانت ال ال التربة دي بالنسبة لي اللي هي القرافة، <laughs> ل الناس بتدفن فيها، آه.
آه. آه، ياه! <laughs> المصطلحات كانت بسيطة بالنسبة لك.
بالضبط، بالضبط، ما اعرفش، ما اعرفش، يعني أنا كل اللي أنا فاكره إن هو يعني لمّا لقاني تايه شوية قال لي راح مدّيني بقى إيه، النعناع البلدي، النعناع البلدي بيبقى ليه ال يعني لمّا ت لو لو جرّبتي في مرة تشتري نعناع وإدّى لِك الشجرة كاملة، العود النعناع كامل، بتلاقي في جذور من تحت.
آه. آه، هو إدّاها لك بقى بالجذور كده، عشان تزرعها على طول.
فاداني آه، قال لي بُص بالضبط، راح مدّيها لي ومدّيني آآ، آآ، آآ، اللي هي ال ال قصرية زرع قديمة من عنده وحطها وخلّاني سقيتها وقال لي: "دي تحطها، وتسقيها كل يوم أو يومين بالكتير."
جميل، ما حاولتس تصر على المانجاية، والّا أنت بس عايز تزرع وخلاص؟